Peki, şeyi de merak ediyorum, böyle gelen misafirlerde de böyle alerjisi olan, işte diyet yapan arkadaşların oluyor mu? Onlara da böyle farklı basit alternatif, eee, hazırlıklar da yapıyor musun?
Hı hı. Oluyor. Hı hı. Aslında şöyle, iii, bis bir arkadaşım var, bu şekilde alerjisi olan. Eee, onun için genellikle farklı şey yapmayı, eee, seviyorum. Çünkü daha değerli hissediyor kendisini ve hani şey de çok güzel bir durum değil bence, çok hoş bir durum değil. Eee, birisi işte, eee, mesela arkadaşımın gluten alerjisi var. Birimiz börek yerken ona işte hiçbir şey yapmamak, sadece işte bir ekmek alıp, işte glutensiz tercihleri, eee, sunmak aslında benim çok, eee, rahat ettiğim bir durum değil. O yüzden ona mutlaka bizim yediğimizin ayarında, glutensiz yapıyorum. Mesela şöyle bir şey olmuştu, doğum günüme çağırmıştım ve, eee, glutene alerjisi olan hı.arkadaşım da geldi. Eee, kısır yapmıştım. Şimdi kısıra bulgur, ııı, koydum hâliyle. <chuckles>
Evet. Hı hı. Evet. Kesinlikle katılıyorum. Evet. Hı hı. Evet, evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. A! Ç <chuckles> Yani kısır bence herkesin, eee, zayıf noktası diye düşünüyorum. Sence de öyle mi?
Evet. Kesinlikle! Yani, eee, artık çocukluğumuzdan mı geliyor bilmiyorum ama kesinlikle zayıf noktamız ve ben de çok severim. O yüzden, eee, bir de, eee, gelen arkadaşlarım yabancıydı. Biraz da böyle kültürü de tanısınlar diye Türk yemekleri yapmaya dikkat ettim. Eee, o arkadaşıma da mesela, eee, bulgura alternatif olarak kinoa, eee, kullandım.
Hı hı. Hı hı. Evet, çok iyi! Ço hem de sağlıklı aslında bir yandan bakınca da. Evet.
Evet, aynen öyle. Hem de sağlıklı. Aslında hani şey, malzemenin hepsi aynıydı. İşte soğanı, domatesi, marulu neyse. Sadece karıştırırken, ımm, ona kinoalı bir şekilde, eee, yaptım. Diğerlerini de bulgurlu yaptım.
Hı hı. Hı hı. Çok iyi ya. Evet, çok güzel düşünmüşsünüz gerçekten. Eee, yani aslında böyle diyet ve alerjisi olanlar için, iii, gerçekten çok fazla basit ve alternatifler var. Yani böyle duygusal yaklaşımınız bence arkadaşınızı da mutlu etmiştir. Yani s
Evet. Hı hı. Evet. Evet, zaten şöyle olmuştu. Mesela doğum günü pastamda, eee doğum günü pastamı da ben yapmıştım. Buradakileri çok sevmiyorum, dışarıdakileri. Eee, doğum günü pastamın, eee, kremasından, eee, ona da böyle işte kapta böyle tatlı bir şey, eee, hazırladım. Ya, tatlı derken son bir tatlı bir şeyler hazırladım ve çok şaşırdı. Dedi ki, "a, bana da mı yaptın?" Çünkü şey düşündü, hani biz pastayı yiyeceğiz, o yemeyecek diye düşündü. "A, bana da mı yaptın?" dedi. Ben de <chuckles> Tabii ki deyince çok mutlu oldu.
Hı hı. Hı hı. Harika! Gerçekten. <chuckles> Evet, evet. Ya çok düşüncelisiniz gerçekten. <chuckles> Evet, evet ya. Gerçekten çok güzel! Yani, eee, böyle, eee, plan yaparken, eee, ortamda da böyle hafif müzik çalsın, bir samimiyet olsun da ister misin?
Hıı.

Evet, aslında bunu yapmayı hep düşünüyorum. Eee, çünkü ben kendim değil ama, işte, gittiğim misafirliklerde olduğunda hoşuma gidiyor ama ben kendim yapmayı her seferinde unutuyorum. Eee, hazırlıyorum önceden mesela, işte, bir kenara koyuyorum, işte, bu küçük, emm, ses bombaları diyeyim artık, hoparlörleri kenara koyuyorum ama günün sonunda baktığımda kenarda onu görüyorum ve gene unuttum diyorum.
Hı hı. Evet. Bir Hı hı. Evet. Hı hı. <chuckles> Yani, aslında önem veriyorsun, hani, masa düzenine, dekorasyona, aslında bir yönde, eee, işte, önem veriyorsun ama sanırım birazcık da misafir geldiği zaman telaş oluyor ve unutuluyor gibi, iii, hissiyat veriyor insana. Yani, başka bir şeylere de, böyle, ö önem verdiğin önemli bir, böyle, unutmamam gereken dediğim bir noktalar da var mı? Başka neye daha fazla önem verirsin misafir geldiği zaman? Yani, böyle, pratik ürünler olsun ya da, böyle, eee, temizliğe de önem verir misin?
Kesinlik Kes Evet. Iıı. Misafir geldiği zaman. Evet. Evet, temizliğe önem veririm. Öncesinde zaten, yani, misafir varken temizlik yapmayı kesinlikle istemiyorum ve sevmiyorum. Yani, mutfakta bile olsa, hani, bulaşıkları makineye koymak bile olsa, eee, yapmamaya çalışıyorum. Temizliği zaten, eee, mesela dağılacağını bilsem bile, kirleneceğini bilsem bile çünkü çocuklu arkadaşlarım da geliyor ve çocukları kısıtlamak istemiyorum ben. Kendi evlerinde nasılsa o şekilde devam etmelerini istiyorum düzenlerine. O yüzden
Hı hı. Evet. Doğru. Anladım. Hı hı. Evet. Peki, çocuklu arkadaşlarım da geliyor diye bahsettin. Çocuklu arkadaşlar için de, böyle, farklı ürünler de yapmaya çalışıyor musun? Eee, yoksa "Menü aynı kalsın." mı diyorsun, yani?
Hı hı. Evet. Kesinlikle. Her birinin neyi sevdiğini biliyorum. Yok, yok çocuklar için. Çocuklar benim zaten çok hassas noktam. Eee, o yüzden, eee, onlar öncelik aslında benim için. Diğerleri, hani, sonra, ha tamam onlara da bunu yaparım. Önce çocuklar için düşünüyorum, eee, onlarınkini kafamda, eee, hazırlıyorum bir şekilde. Sonra büyüklerinkini hallediyorum çünkü çocuklar yediği zaman ve karınları doyduğu zaman sanki ben doymuşum gibi hissediyorum ve onlar m
Evet. <chuckles> <chuckles> Evet. Hı hı. Yani, aslında çocuklar, böyle, eee, hani, karınları doyunca daha mutlu, daha enerjik oluyorlar, yani, böyle, anne babalarını sanki Evet, daha rahat hissediyorlar sanırım.
Evet. Aileleri de öyle oluyor. Anneler de daha huzurlu oluyorlar. Aynen. Eee, o yüzden, ııı, dediğim gibi önce onlarınkini hazırlıyorum. Hatta, eee, en son bir arkadaşım, eee, geldiğinde onun, eee, çocuğu da bizim yemeklerimizi Bilmiyorum, hani, eee, çocuklar genelde başkasının yaptığı yemekleri daha çok sever ya, sanırım öyle bir durum oluyor. Bizim evimize geldiğinde, eee, yaptığımız şeyleri severek ve beğenerek yiyor. Hatta her seferinde yanına falan da götürüyoruz. En son, eee, onun için bir tatlı hazırlamıştım, pasta hazırlamıştım, <tsk> eee, ve, eee, çok sevdi, çok beğenerek yedi, 3 4 dilim falan yedi 2 yaşındaki bir çocuk.
Hı hı. Evet. A! Çok iyi. <chuckles> Hı hı. Evet. Eee, acaba içinde sevdiği bir malzeme mi vardı biliyor musun?

Bir, emm, ya, misafirimi çok mutlu evden göndermek isterim. Eee, o yüzden, eee, ya, genellikle de misafirlerim benim öyle çat kapı olmaz. İşte, 1 hafta öncesinden falan konuştuğum ve ayarladığım, eee, misafirler olur genelde. Eee, o 1 hafta
Evet. Hı hı. Yani çat kapı gelen misafirleri sevmiyorsun gibi anladım, öyle mi? <chuckles>
Yok, aslında sevmiyorum değil ama genellikle, eee, hem, işte, eee, bizim hayatımıza, işte, çalışıyoruz vs. falan, eee, hem de, eee, gelecek olan insanlar da aynı şekilde bir hayat düzenine sahipler. Onlar da çalışıyorlar vs. O yüzden, hani, birazcık daha, böyle, planlı olması gerekiyor. Bu sebepten dolayı çat kapı gelen misafirlerim çok olmuyor. Yoksa çat kapı gelen misafir de severim aslında. Hani, hazırlığım da vardır. Öyle gelen insanlar için hemen bir şeyler çıkartıp
Hı hı. Evet, anladım. Hı hı. Evet. Hımm. Ne gibi böyle ikramlıklar hazırlarsın?
Eee, planlı olanlar için, eee, g eğer ben mesela sabah kahvaltısına çağırmayı çok severim misafirlerimi. Evet, ya da, hani, akşam yemeğine, eee, severim ama daha çok, böyle, sabah kahvaltısında olmayı t olmasını tercih ederim çünkü ben sabah kendim kişisel olarak, aaa, çok şeyler hazırlarım. <chuckles> Eee, z <chuckles> Yani kendimi övmek gibi olmasın ama sofrayı baştan sona şöyle bir donatırım. <chuckles>
I hı. A! Çok güzel. Hımm. Hı hı. Ne gibi hazırlıklar yaparsın? <chuckles> Daha çok, böyle, eee s Hı hı. A! Çok merak ettim menüyü. <chuckles> İkramlıkları anlatabilir misin biraz? <chuckles>
Evet, tabii ki. E, eğer sabah kahvaltısına geliyorlarsa, eee, mutlaka fırında patates yapıyorum ben. Eee, fırında patatesin, hani, böyle, özel yaptığım bir şey yok ama, eee, onu yapmayı seviyorum mutlaka çünkü insanlar da patates yemeyi seviyorlar. Baharat kullanıyorum. Kırmızı biber kullanıyorum. Eee, toz kırmızı biber kullanıyorum ve, eee, bir de sebze baharatı kullanmayı seviyorum eğer evde varsa, eee, ve b biraz da bol yağda
Hı hı. Baharat kullanıyor musun peki fırında patates yaparken? Hı hı. Evet. Anladım. Hani, "Sabah kahvaltıya çağırırım." dedin ya acaba dedim, hani, eee, sabah acaba baharat, k ııı, az mı kullanılır, diye. O yüzden sormak istedim.
Hı hı. Hımm. Evet. Evet, haklısın. Eee, sabah baharat bazen, eee, fazla gelebiliyor ama aslında sabah kahvaltısı dediğimde genelde 11'i 12'yi bulabiliyor bazen. Çünkü hem hazırlık süreci hem, eee, hafta sonuysa mesela insanlar biraz yatmak istiyorlar. Eee, o yüzden çok erken olmuyor açıkçası sabah kahvaltısı da olsa. O yüzden, biraz böyle, hani, baharatlı, eee, bence gidiyor gibi geliyor bana. Hı hı. Eee, kesinlikle bir yumurtalı bir çeşit, eee, yapıyorum. Ben genelde menemen yapmayı seviyorum. Bence güzel de oluyor yaptığım menemen. <tsk> Eee, i
Hı hı. Evet. <chuckles> Evet, evet. kesinlikle, kesinlikle doğru. <chuckles> Evet, doğru haklısın. Başka ne gibi hazırlıklar yapıyorsun? Evet. Peki, menemen genellikle "soğanlı ve soğansız" diye böyle bir ayrım var. <chuckles> Nasıl yaparsın?
Hı hı. <chuckles> Ben soğanlı tercih ediyorum aslı a açıkçası, eee, ve soğanların da ı eğer mümkünse ve varsa mor soğanla yapmayı seviyorum. Çünkü bence mor soğan birazcık daha, eee, lezzetli oluyor diğer soğana göre, beyaz soğana göre. O yüzden, mümkünse mor soğanla yapmayı tercih ediyorum. Hele ki misafir gelecekse.
Soğanlı. Hı hı. A! Çok ilginç. Hımm. Yani gelen misafirlerinden, eee, böyle, şey, soğanlı sevmeyen oldu mu hiç peki?
Hı hı.